Oo. Ah.
So, kunyari 'yan, 'yan may gusto kong game ganiyan. Ay, ah, gusto kong bilhin pero, ay ang mahal. So inisip ko na lang. Mag i kasi meron akong subscription eh, na para bang may mga free games kunyari, online. Inisip ko du monthly siya. So dun na lang ako muna, marami pa naman akong hindi napag nalalaro kunyari 'di at least yung buwan na yun hindi ako gumastos, 'di ba. Ah, hanggang sa maging yung gusto kong game na yun na bilhin ay magiging libre na rin dun sa subscription. So at least, subscription lang yung binayaran ko tulad nun. Um, ayun mga pangangailangan muna talaga. Mm, mm. Praktikal at, ah, ano lang, kung ano lang talaga yung kailangan mo.
Oo. Ah, oo. Monthly siya. Oo. Oo totoo. Oho, oo. Ah, mabuti at naging praktikal. <chuckles> Ayan. Oo, yung parang may mga part na sinasaalang-alang natin 'di ba. Na, siyempre yung pera din naman talaga importante ngayon ‘yan. Kahit naman tayo 'di ba, hindi tayo kahit marami ka nang raket, 'di pa rin sapat kung matindi yung pangangailangan. ‘Yan.
Mm, mm. Totoo. Oo, oo. Pero yun nga, mahalaga din yung may ipon. Um, ako kasi, ah, kahit papaano meron din, ah, yun nga lang mga sa mga panahon ngayon nagagastos-gastos ko yun, ah, ikaw ba sa ti sa pa palagay mo, yung ipon mo ano, kumbaga effective ka sa pag-iipon? <chuckles>
Totoo. Oo. Oo. Sa akin sa sa ah, ipon na mabilis din magastos oo, pero yung 'pag mga matagalan hindi. Ayan, maraming salamat sa iyong, ah, oras. Ay
<laughs> <laughs> Ayu ayun maraming salamat 'no. Ang dami kong, ah, natutunan kaya sana maulit.
Talaga lang ah, sige. <laughs> Paalam.
Mhm, mhm. <chuckles> Sige, sa uulitin. Bye bye, oo.

Magandang araw, ay umaga, tanghali na pala. <laughs> Oo, magandang tanghali.
Oo, tanghali, oo, magandang tanghali rin sa'yo, 'no? Kumusta ka naman sa tanghaling ito ha?
Ah, ito ay kakatapos lang kumain at
Ayun, maganda yan. Busog lusog.
ayan, ah. Ah, medyo nabawasan ang budget ba. Ikaw ba?
<laughs> Oo nga. Well, ako rin, um, nakapag-almusal na, ah, at, ah, yun, tama, gumastos pero at least hindi gano'n kalaki. Eh, since yan, since napag-uusapan natin niyang gastos ano, may tanong ako sa'yo.
Oo. Oo, tama naman. Ay Ano yun?
Mm. Paano mo pinapamahalaan o mina-manage ang iyong, ah, buwanang budget? At ano naman yung pinakamahirap sa pag-iipon ng pera? Sige mag-focus tayo sa buwanang budget. Mm.
Ayan. Buwanang budget, ah, sige, ah, para sa akin paano ko mina-manage ang buwanang budget? Siyempre, ah, mag, ah, magtatabi tayo ng, ah, sapat na pondo para, ah, gu gumastos. So, kunware, ah, bina-budget mo o magkakaroon muna tayo ng budget plan, 'di ba? Sa isip kahit wala pa yung sahod, sa isip palang natin nadidistri nahihiwa-hiwalay na kung para saan na yung ganoong pera, 'di ba. Tsaka oo, nagbe-breakdown ka na tapos siyempre, ah, alamin natin yung mga dapat iwasan na nagsasanay sa'tin ng pagkaubos ng pera, 'di ba? Kunyari naisip mo na bumili ng ganito, tapos maisip mo agad na ay puwede pa naman yung isa magagamit pa naman. Yung mga, ah, tawag dito, magagamit pa na puwede pala alternatibo na puwede nga maka magamit pa, oo, pagiging practical. Ayan ikaw ba?
Mm, budget. Oo. Mm. Mm. Okey. Oo, oo. Mm. May breakdown ka na, oo. Mm. Oo, siyempre. Tama. <laughs> Mm. Hmm. Tsaka praktikal lang. Ayun, ako naman <clicks tongue> wala akong budget na sinusulat. Pero gaya mo sabi sabi mo kanina na sa u sa isipan mo palang, ah, ina-itemize mo na or meron ng 'pag yung mga bagay na pinaglalaanan mo buwan-buwan ay nandun na, ah, kunyari sa tubig, sa kuryente, pagkain, ah, ano pa ba, kasama na rin siguro diyan yung yan, yung nga, tama, ah, kung meron kang mga subscription, internet, ganiyan. So, nandun na siya.
Oo. Oo. Oo. Bills, ayun mag Oo, para may insurance, 'di ba?